Không, rủi ro thì không cao đâu, không cao, theo mình đánh giá thì không cao đâu, bởi vì cái chỗ đấy mình cũng biết được mà. Ừm. Có thể là mình phải vay tiền và phải trả tiền ngân hàng thôi, trả tiền ấy thôi. Chứ còn là nếu mà không thì cần thiết vẫn có thể bán được. Bán được. Ừm.
Ừm. À, vậy thì chắc là ừm. Ừm. Thấy cái vấn đề mà ồ, cái vấn đề chỉ là vay thôi, đúng hông? Cái vấn đề chính không phải là cái việc đầu tư, mà cái vấn đề chính là đi vay và phải, ừm, phải trả nợ cái khoản vay đó. Ồ. Tại mình thì chắc nhiều hơn bạn á. Ừm. Ừm.
Đúng rồi, vấn đề là chị đúng rồi. Đi vay. Và trả nợ cái số tiền đó. Ừm. Thì rất là may mắn thì sau đó vài năm á, thì, à, n nó sẽ có được lên giá rất là cao, đấy cao hơn so với lúc mình mua nhiều.
Ừm. Tại vì Như bạn nói thì là rủi ro không nhiều, mà bạn lại nắm rõ cái, a, khu vực đó nữa thì mình nghĩ là, à, nếu là mình á là mình ô kê liền á, <chuckles> tại vì ừm, ừm.
Ừm. Ừm, ừm, ừm. Ừm. Hông, đó là đối với bạn, chứ mình nghĩ là hầu như mấy cái thứ nhất là chị em phụ nữ nhiều khi người ta cũng rất là e ngại những cái việc mà, ờ, đầu tư. Ừm. Ừm, ừm. Bởi vì là thực ra không cũng không có tiền mà, nếu mà có tiền sẵn trong tay, hoặc là ấy thì nhiều khi được, còn phải đi vay đi nợ rồi là trả nợ nữa nhiều khi, ưm, à, mình cũng phải, à, gánh thêm cái n khoản nợ nần cũng rất là vất vả nữa.
À, mình thì đôi khi còn rủi ro hơn là mình ra quyết định. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm.
Ừm.
Ừm. Chỉ thêm một cái áp lực, đúng hông? Ờ, cũng hay ha, để tính là để những cái trải nghiệm của bạn đ đã giúp cho bạn ừm.
Đúng rồi. Ừm. Còn đối với bạn thì có những cái quyết định nào mà bạn đã đưa ra quyết định mà sau này bạn thấy, ơ, nó là đúng đắn hay chưa? Mặc dù mọi người vẫn không có ủng hộ lắm.
Ừm. Ừm. Ừ, thì, ừm, mình những cái quyết định nhỏ nhỏ thì mình nghĩ mà những quyết định lớn chứ, ừm, thì mình cũng chỉ là mình chơi chứng khoán mình, ờ, đầu tư nhỏ nhỏ ấy, ừm, thì mình thấy ổn.
Ừm, những quyết định nhỏ nhỏ, cũng hàng ngày cũng được. Ừm. À, mình nghĩ chơi chứng khoán hình như cũng phải cần kiến thức khá là nhiều, đúng hông?